Bạn ơi, kiểu như là ấy, mình đang đi làm ở bên Nhật, thế xong công ty của mình thì cũng toàn là người Nhật thôi. Xong là nhưng mà nó lại có một nhóm người Việt, thì cũng khoảng tầm 7, 8 người. Ờ, mọi người thì, gọi là, chơi với nhau từ trước rồi ấy, mọi người sang cái công ty này được 5, 6 năm và, ờ, mọi người đã chơi thân với nhau từ trước rồi. Và, kiểu như là, mọi người rất là hay cùng nhau đi chơi, kiểu như là, tất niên thì đến nhà nhau ăn cơm này, xong là, ờ, ờ, hôm nào mà được nghỉ nghỉ lễ dài hạn là sẽ cùng nhau đi ngắm lá, đi ngắm hoa các thứ này kia ấy. Thế xong là bởi vì mình cũng là người Việt mà, thế là họ cũng cho mình vào cái nhóm người Việt đấy luôn. Thế xong là họ rất là hay rủ mình đi, tuy nhiên là, kiểu như là, mình cảm thấy mình không hòa nhập được với cái nhóm đấy lắm, mà mình cũng không không thích chơi với cái hội đấy lắm, bởi vì là mình chỉ coi họ là đồng nghiệp thôi ấy, chứ mình cũng không coi họ là bạn bè mà kiểu suốt ngày đi chơi với nhau như thế. Tuy nhiên thì họ mỗi lần đi chơi thì họ sẽ luôn nhắn tin vào trong nhóm để rủ tất cả mọi người, thế xong họ sẽ rủ luôn cả mình ấy. Thế là, kiểu, mình cảm thấy không biết làm như thế nào để có thể từ chối lời mời của họ mà không làm tổn thương người ta ấy. Thì không biết là bạn có cái cách nào không?
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. A, mình hiểu. À, cái việc mà cái gắn bó cái tình cảm đồng nghiệp ở nơi công sở á, nó cũng rất là quan trọng luôn, và những cái dịp đi chơi đúng là một trong những cái dịp mà hiếm hoi để mà mình có thể biết thêm về đồng nghiệp của mình nè và thậm chí là mình kết thân. Nhưng mà tuy nhiên á, ừm, nếu mà bản thân của bạn ở đây á mình cảm giác mình không có muốn đi chơi chung với lại những cái người đồng nghiệp đó cũng hoàn toàn là bình thường thôi. Tại vì dù gì đi nữa cái mối quan hệ đồng nghiệp với đồng nghiệp với nhau á nó cũng dừng ở cái mức, gọi là, người làm chung chỗ làm thôi, đúng không nè? Chứ cũng không có, gọi là, thực sự đi vào cuộc sống cá nhân của mình được. Vậy thì, ừm, bạn ừm, ừm, không biết cái việc từ chối này cái việc mà bạn không muốn đi chơi với những người đồng nghiệp này á, trước giờ bạn có từng từ chối họ lần nào hay chưa hay là cứ lần nào họ rủ thì bạn cũng cứ mặc nhiên là bạn sẽ đi?
Ừm. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi đấy. Ờ, có một lần mà mình từ chối nhá. Thế xong là, kiểu như là, ờ, hôm đấy mình mới bảo ý là mình chưa từ chối vội, tức là lúc đấy mà họ hỏi mình là "Có muốn đi chơi bi-a không?" thì mình, kiểu, mình còn không biết chơi bi-a, thế xong là họ ra hỏi mình như thế, xong là mình mới bảo là "Ơ, em còn chưa chơi bi-a bao giờ." Thế xong rồi chị ờ, chị ấy thấy mình trả lời như thế xong chị ấy bảo là "Ờ, không biết chơi hay là không muốn đi?" Xong rồi kiểu mình xịt keo luôn, mình kiểu: "Ờ, dạ thôi em không biết chơi đâu, em đi thì cũng, ờ, phiền, thôi mọi người đi chơi với nhau đi ạ." Ờ, đấy, thì mình cũng, kiểu, từ chối như thế, nhưng mà, kiểu, mình cảm thấy nó nó rất là gượng gạo, và, kiểu, khi mà chị ấy nói như thế với mình ấy thì mình cũng cảm thấy là, ờ, có vẻ như là chị ấy cũng hơi hơi dỗi dỗi mình ấy.
<laughs> Ừ. Ừm, vậy là đôi khi á những cái lời, gọi là, mình mình từ chối do đúng là một cái lý do chính đáng thật, là bản thân bạn ở đây không có biết chơi cái bộ môn đó. Nhưng mà cái người trong cái hội, ừm, gọi là, đồng ừm, những cái người đồng nghiệp như vậy á, họ có thể bông đùa, nửa đùa nửa thật á, thì những cái câu nói như là, ví dụ như là "Không biết chơi hay là không muốn đi ấy?" Nghe nó cũng, ưm, nửa vui nhưng mà đôi khi nó cũng lại mang lại cho bản thân bạn một cái cảm giác nó hơi, gọi là, mình mình hơi gượng một tí, đúng hông nè? Rồi, vậy thì, ừm, không biết nếu mà bạn cứ đồng ý, bạn cứ, gọi là, những cái người đồng nghiệp đó rủ đi đâu là bạn đi đo bạn đồng ý bạn đi theo đó á, thì nó có từng gây ra một cái sự, gọi là, ừm, mất tự nhiên, hay là những cái khoảnh khắc nào mà bạn cảm giác bị gượng, hay là không có, ừm, gọi là, không có được thoải mái hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi đấy. Có nha, kiểu như là, thật sự là thứ nhất là mình cũng không có quá là nhiều chủ đề mà mình có thể nói chuyện với mọi người, tại vì là mọi người chơi thân với nhau, ờ, 5- 6 năm rồi, mọi người quen biết hết về nhau rồi. Bây giờ mọi người nói cái gì với nhau, mọi người cũng chỉ, kiểu, chỉ cần nói một nửa câu chuyện thôi là mọi người đã có thể nhận ra rồi, bởi vì có thể là đôi khi, ờ, mọi người kể lại một cái câu chuyện nào đấy trong quá khứ chả hạn. Ờ, mình, kiểu, ngồi đấy rồi, kiểu, mình khá là sượng trân, vì mình cũng không thể chen được vào câu chuyện ấy. Ờ, với cả là một cái nữa là, ờ, mình cảm giác là mình đi chơi thì mình rất là thích, kiểu, phải có kế hoạch rõ ràng, rồi, kiểu, phải có mọi thứ nó thật là cụ thể. Nhưng mà mấy anh chị này đi chơi theo kiểu là nổi hứng lên thì đi, xong là đi đến đâu thì biết đến đấy, chứ cũng không phải là lên kế hoạch cụ thể đâu. Xong có một lần chúng mình, kiểu, ờ, thuê xe, xong là đi lên núi để ngắm hoa, ờ, ngắm hoa anh đào. Thế xong lên núi xong ngắm hoa xong thì mọi người chụp ảnh lố thời gian, thành ra là lúc về muộn, ờ, không kiếm được quán nào ăn, tại vì là, kiểu như, họ chỉ mở giờ trưa thôi ấy, đến chiều là họ đóng rồi mà. Thế xong là cũng chả biết đi đâu, đấy xong cứ đi lòng vòng, lòng vòng, thế ra là mình cảm thấy mình cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì là đi chơi mà không có một cái kế hoạch cụ thể, xong là lại còn cứ lòng vòng như thế vừa mất thời gian lại còn vừa mệt nữa.
Ừm. Mình hiểu. Ừm. À. À, đúng rồi. Ừm, mình hiểu nha. Ừm, mình hoàn toàn hiểu cái cảm giác của bạn lúc đó luôn nè, tại vì khi cái phong cách thứ nhất là cái phong cách đi chơi của bạn so với lại cái nhóm bạn đó nó cũng khác nhau một trời một vực. Bạn là một người muốn lên kế hoạch trước, ừm, gọi là, mình phải có địa điểm nè, thời gian mình rõ ràng các thứ thì cái cơ cái cuộc đi chơi của mình mới suôn sẻ được, đúng không? Còn cái hội đồng nghiệp kia á, thì lại cứ thích, ừm, mình ngẫu hứng, mình cứ hứng lên là mình đi, mà không có một cái kế hoạch giờ giấc rõ ràng. Nên là đôi khi cái sự xung khắc giữa hai cái trường phái á, nó gây ra một cái sự, gọi là, ừm, không được tự nhiên đến với bản thân bạn đó. Và đồng thời cái nhóm bạn đồng nghiệp kia cũng chơi khá là thân với nhau trong một khoảng thời gian rồi, và nên là á, họ cũng đôi họ có khi đôi phần họ hiểu nhau hơn, nên là bạn đôi khi bạn đi chung, bạn cảm giác mình hơi là một cái người, gọi là, bị người thừa, đúng hông nè?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi đấy. Ừm. Ừ, đúng rồi đấy, cảm giác như là, ờ, họ thật sự là bạn bè của nhau ấy, còn mình thì chỉ là đồng nghiệp của họ thôi ấy.
Ừm. Ừm, không sao đâu bạn ơi, mình cứ bình tĩnh lại, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó cả. Thì không biết, ừm, ngoài ừm, bạn có trong đầu một vài cái lý do nào đó mà cụ thể, mà thiết thực để mà mình có thể từ chối dễ dàng hơn chưa?
Ừm. Thật ra là ấy, trước giờ thì mình luôn từ chối với lý do là mình bận chơi với chị gái mình. Ờ, tại vì là chị gái mình thì cũng ở bên Nhật với mình, thế thành ra là, ờ, mình hay lấy cớ là "Ơ, hôm nay em phải qua nhà chị rồi." <laughs> Ờ, mình hay lấy cớ như thế, xong là, ờ, đôi khi người ta còn, kiểu, k bắt đầu cảm thấy là mình ở với chị mình hay sao luôn mà suốt ngày suốt ngày thấy sang chị.
Ừm. <laughs> Ô kê, vậy là chị bạn ờ, từ trước tới giờ bạn chỉ có lấy, ừm, ưm, một vài lý do đơn giản như là bạn đi sang nhà chị, đúng hông nè? Rồi, vậy thì á, ừm, một câu hỏi cuối nè, bạn muốn giữ vẫn giữ một cái mối quan hệ thân thiết dơ như hiện tại bây giờ, hay là bạn muốn giảm hạn chế cái, gọi là, cái sự tiếp xúc, cái thời gian mà đi chơi với lại cái hội đồng nghiệp này?
Ừ, đúng rồi đấy. Ừm. Ờ, mình nghĩ là mình chỉ muốn giữ ở cái mức, ừm, gọi là, bình thường thôi, đồng nghiệp là được rồi ấy. Mình cũng không cần cái mối quan hệ, ờ, thân thiết hơn đâu, mình chỉ muốn giữ ở cái mức này thôi. Tại vì là thật ra là, à, thứ nhất là sau khi đi chơi vài lần thì mình cũng cảm thấy là cái tam quan của mình với cả anh chị ấy cũng không hợp nhau lắm, cái thế hệ khách biệt thế hệ nó cũng hơi hơi quá ấy. Thành ra mình cảm thấy là chỉ dừng lại ở cái mức, ưm, độ đồng nghiệp là được rồi ấy.
Ừm. Mình hiểu. Ừm. Vậy thì mình cũng giữ, gọi là, mình giữ một cái mối quan hệ đồng nghiệp hòa hợp, gọi là, không miễn sao không có, ơ, ờ, gọi là, những xung đột với nhau là được thôi, đúng hông nè? Mình hiểu nha! Vậy thì ở đây á, trước tiên bạn cũng cần, ừm, gọi là, cái cái về cái vấn đề suy nghĩ của mình, mình cũng nên cố gắng mình suy nghĩ như thế này, là những cái người đồng nghiệp đó nếu mà mình từ chối họ có nói ra nói vào, hay là họ nói những cái điều mà không gọi là, ví dụ như là hồi nãy nó cũng không lọt tai lắm, nó chính nà "không biết chơi hay là không muốn đi" ấy, thì bạn cũng đừng có quá suy nghĩ rằng những cái điều đó sẽ làm mất lòng của người ta. Tại vì bạn hãy, gọi là mình hãy nghe theo cái tiếng gọi của bản thân mình, nếu bản thân của mình muốn đi á, thì mình sẽ sẵn sàng đi trong một cái sự vui tươi, trong một cái, gọi là, tâm trạng hứng khởi, đúng hông? Nhưng mà nếu mà tâm trạng của bạn thực sự không muốn đi á, thì bạn hãy tập nói không với lại những cái người đồng nghiệp đó. Bạn cũng cần bạn cũng không cần lấy một cái lý do gì mà, gọi là, quá cao siêu, hay là cứ viện ra những lý do này, lý do kia để mà họ thông cảm cho. Đơn giản rằng là, ừ, ờ, bạn nói, ừm, bản thân bạn không muốn đi, tại vì mình không có hứng, hay là mình đơn giản mình không muốn đi thôi. Thì nếu á mà thực sự những cái người đồng nghiệp đó mà, gọi là, hiểu cho cái tâm tư, hiểu cho cái, ờ, cái suy nghĩ của bạn á, thì họ sẽ, gọi là, dễ dàng chấp nhận mà thôi.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, mình nghĩ là đúng đấy. Ờ, thật ra là cũng là người lớn với nhau hết rồi mà, cũng không phải trẻ con nữa đâu, đúng không? Ờ, có lẽ là mình nên thật sự là, ờ, nói chuyện một cách thẳng thắn thôi, mình cũng không phải lòng vòng làm gì. Trong khi mình lòng vòng thì người ta lại còn cảm thấy là mình đang, a, cố gắng làm một cái gì đấy. Ờ, kiểu đang cố lấy lòng người ta hay gì mà cứ phải là lòng vòng như thế, không thích thì nói thẳng ra đi, đúng không? Ừm, mình cảm thấy cách này của bạn rất là hay nhá, ờ, để lần tới mình sẽ thử sáp dụng xem sao.
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Cái việc lòng vòng Ừm. Đúng rồi. Cái việc mà lòng vòng, đôi khi á, nó cũng gây ra một cái sự hiểu lầm nhất định á. Khi mà đối phương sẽ hiểu rằng là, ừ, bản thân bạn, ừm, không muốn đi mà muốn viện cớ này, viện cớ kia để mà, gọi là, không có muốn gặp gỡ nhau, nên là đôi khi á, nó cũng gây ra một cái sự rạn nứt tình cảm đồng nghiệp nhất định á. Nên là bạn cũng cố gắng mình nói ngắn gọn và quan trọng nhất là một cách lịch sự và chân thành nhất có thể nha. Ngoài ra, ừm, bạn cũng có, ừm, thể, gọi là, đề xuất cho đồng nghiệp của mình những cái phương án thay thế. Ví dụ như là hôm đó bạn có muốn đi thật, nhưng mà bạn nghĩ trong tương lai gần á, ví dụ như là trong tuần sau chẳng hạn thì, ừm, ừm, mình và đồng nghiệp có thể dành ra một buổi để mà mình đi chơi hay là mình làm bất cứ một cái hoạt động nào đó. Và đặc biệt á, bạn cũng hãy đề cập r đến với cái đồng nghiệp của bạn về cái phong cách mà bạn muốn đi chơi, đó chính là mình muốn lên kế hoạch rõ ràng, mình có, gọi là, lên trước địa điểm, lên trước thời gian, đúng không nè? Để mà mục đích cuối cùng cũng chỉ để cho một cái buổi đi chơi nó suôn sẻ thôi, chứ cũng không có phải, gọi là, r rập khuôn để làm gì hết. Nên là cái việc mà mình lên kế hoạch đi chơi, mình làm rõ ràng cho những cái người đồng nghiệp đó một cách, ưm, ưm, gọi là, thẳng thắn ngay từ ban đầu á, nó cũng rất là quan trọng đó nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, bạn nói mình thấy cũng đúng đấy. Ờ, với cả là thật ra đôi khi ấy, mình cũng thật sự là muốn đi chơi với người ta những cái chỗ mà xa xa một chút ấy, thì, kiểu, phải đi ô tô thì mới đi được ấy, mình đi một mình thì mình cũng không tiện ấy thì đôi khi là, ờ, có lẽ là mình cũng sẽ bản thân mình mình cũng sẽ chủ động gợi ý là "Không biết là anh chị có muốn đi chỗ này không, thì, kiểu, khá là xa phải đi xe mới được thì mọi người cùng thuê xe rồi đi." Thì mình nghĩ là, ờ, khi mà mình nói như vậy thì anh chị cũng sẽ hiểu hơn là, ờ, không phải là mình không muốn, a, đi chơi một tí nào, mà chẳng qua là mình cũng có chuyện với cả mình cũng có những cái chỗ mà mình muốn đi thật và những cái chỗ mà mình không muốn đi thật. Ờ, khi mà mình chia sẻ ra như thế thì mình tin chắc là anh chị cũng sẽ hiểu cho mình thôi. Ờ, rất là cảm ơn những cái lời khuyên của bạn nha. Sau khi nói chuyện cho bạn xong thì với bạn xong thì mình cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn và mình cũng chuẩn bị được, à, một vài câu mẫu để có thể, à, từ chối mà, ờ, đỡ hơn đỡ sợ mất lòng người ta hơn nhiều rồi á. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Đúng rồi. <laughs> Ừm, hông sao đâu bạn ơi, bạn đừng có ló l ơ, bạn đừng có lo lắng quá nha tại vì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn mà thôi. Mình hy vọng với những cái lời khuyên này nó sẽ giúp cho bạn cảm giác mình dễ dàng hơn khi mà mình từ chối những cái lời mời đi chơi từ đồng nghiệp nè hay là mình thảo luận cụ thể với đồng nghiệp về những cái kế hoạch đi chơi và những cái tâm tư mong muốn của bạn nha. Chúc bạn thành công trong tương lai nè. Chào tạm biệt bạn.
Ừm. Chào bạn.